Hai c hai conosciuto la sua f la sua famiglia mi dicevi, giust secondo te la la famiglia, no, è è un po' importante all'interno della relazione? Cioè andare d'accordo con la famiglia dell'altra persona secondo te è è qualcosa di importante o è più importante la la relazione in sé con la persona singola?
Sì. Ma ti dico la verità, secondo me è importante fino a un certo punto. Nel senso, ovviamente, se comunque mia mamma mi avesse detto: "Guarda che non mi piace", ci avrei un attimo pensato, ma più che altro perché mia mamma mi conosce molto bene, ho un rapporto veramente stretto con lei, quindi sempre un attimo visto il male insomma in quelli precedenti, quindi se avessi visto il male pure qua ci avrei creduto. In ogni caso allora credo che la famiglia sia molto importante perché alla fine comunque cioè, anche adesso che magari non abbiamo ancora una casa nostra ci dobbiamo convivere, no, e soprattutto se non hai rapporto sano anche con la famiglia sua e viceversa lui con la mia è difficile conviverci appunto, no, però, mhmm, non penso che debba mettersi in mezzo anche. Cioè nel senso in generale quando magari ci dovesse essere qualche discussione o altro non deve mettersi in mezzo, ecco, perché comunque la relazione è delle 2 persone, la famiglia è solo il contorno, ecco mettiamola così. Quindi penso che ci debba essere un attimo un <chuckles>
Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Eh certo. Mh-mh. Certo. Sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ma magari si vanno Esatto, cioè magari si va a creare anche una situazione di disagio, no, che cavalca la copp
un limite. Infatti, che succede molto spesso. C'è una mia amica che proprio la madre del suo ragazzo si mette in mezzo letteralmente quando litigano. Per me è veramente follia, nel senso non esiste proprio, perché poi quando saremo soltanto da soli a a convivere, c cioè che cosa ci sarà la madre, no, quindi <chuckles> non ha senso questa cosa veramente.
Mh. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Concordo. Eh sì. Eh no. <giggles>